Ну, смотри, 1- это, конечно, просто тупо вовремя отслеживать, э, усталость. Это прям вот, наверно, то, с чего бы я начала. Потому что я точно знаю, что это не только моя проблема, а вообще, ну, проблема многих людей. Но у меня она точно присутствовала и присутствует до сих пор. То есть я с этим, а, прям работаю, прям вот, э, заставляю себя обращать на это внимание. Потому что
Ага, так. Хм. Мгм. А ты начала на это обращать внимание, потому что у тебя усталость была прям вот такая затяжная, и ты не могла из нее от нее никак у уйти или по какой причине?
Ну, да. Потому я просто поняла, что если я вовремя не остановилась, не словила вот этот момент, не отследила его, да, где я реально уже устала и мне нужно просто начать отдыхать, да, вот вообще всё бросить, да, там, от всего отключиться и обеспечить себе восстановление, а, начинаются очень деструктивные, очень такие процессы нехорошие. То есть я становлюсь неадекватной, я начинаю очень агрессивно вести себя по отношению к близким. Конечно, ну, это, собственно
Мм. Так. Мгм. И к выгоранию, наверно, уже близко уже. Всё всё самое негативное, что могло случиться, всё начинает потихонечку вылупливаться, да?
конечно, да. Всё совершенно верно. Да. И это, ну, ни к чему хорошему ни меня, ни моих там близких, никого из окружающих не в не приводит- раз. И, естественно, влияет в целом на мою эффективность- 2. То есть это, конечно и в тот момент, когда я, ну, несколько раз, да, вот, э, побывала в очень таких, знаешь, ну, пограничных точках, на самом деле. А-а, просто, знаешь, на грани нер "Женщина на грани нервного срыва", да, привет Альмодовар. А-а. Я да, вот, начала просто прям отслеживать ся силой воли, знаешь, буквально вот своё внимание прям концентрироваться на вот знаешь, э, ну, типа там раз в час примерно, да, ты прям вот как по таймеру смотришь, обращаешь внимание на тело, на общее своё состояние и как бы вот, э, его, ня, ну, сканируешь, да, и такой отвечаешь себе на вопрос: "Как я себя чувствую?"
Мгм. Так. Ты не поняла, что надо бы уже Ага. Так. Мгм. Так. Мгм. Интересно. То есть как можно осознаннее начала к этому всему подходить? Не не наобум просто, а вот именно с так сказать, садилась и с ко концентрировалась на том, каково твое состояние в целом, что вообще ощущаешь, что было, м, и так далее, да? Хм.
Мгм. Мгм. Да, да, да. И ты знаешь, ну, вот, например, я научилась отличать настоящую усталость от просто, ну, знаешь, такого как бы вот лёгкой, да, такой там, где нужно просто
Так, а вот здесь, кстати, расскажи, потому что очень часто люди не отличают вот именно что-то такое, м, сильно затяжное и легкое, хотя они просто очень похожи. И вот, может что является таким наиболее отличительным фактором?
Мгм.